Kak, kamu tuh punya nggak sih seseorang yang benar-benar bisa mengubah ge kamu, gitu, yang benar-benar kayak bisa mengubah, eee, cara pandang kamu, atau cara hidup kamu, gitu? Nah, boleh diceritain dong, Kak, siapa orangnya dan gimana sih cara dia mengubah Kakak? Gitu.
Ada, Kak. Ada banget. Jadi, ada banget tuh yang benar-benar, apa ya, Kak? Ngubah cara pandang hidup aku atau enggak el eee, apa, orang yang bisa mengubah aku gitu loh, Kak. Jadi ini nih sebenarnya lebih ke pacar aku sih, Kak. Jadi aku tuh udah punya pacar dari
Oh, oke.
baru setahunan sih Kak, mo baru mo jalan 2 tahun baru mo jalan 2 tahun kan pacaran sama, apa, pacarku ini. Terus ya, kenalnya juga kayak, apa namanya, dari dating apps kan, Kak. Dari dating apps gitu kenalnya.
Oh, iya iya, menarik nih. <chuckles> Nah, gimana itu caranya pasangan Kakak tersebut itu, mengubah Kakak? Apakah mungkin, eee, dia banyak memberikan nasehat atau memang dia tipi tipe orang yang benar-benar kayak mengayomi atau membimbing gitu?
<laughs> Dari dating apps. Nah, dia tuh tipenya orangnya yang ini sih, Kak, yang benar-benar, apa namanya, eee, dia kan sebenarnya lebih dewasa, Kak, secara umur dari aku, Kak. Benar-benar beda berapa ya? 4 tahun kita, Kak. Dia, beda aku sama dia beda 4 tahun karena dia itu ngubah aku tuh dengan cara, kan dia kan udah ya ibaratnya dia tuh yang benar-benar dewa dewasa banget kan, Kak. Pemikirannya juga udah dewasa, kan. Terus, pas waktu itu tuh aku pas lagi dekat sama dia aja nih, Kak, aku tuh benar-benar yang super duper protektif, Kak, kayak overthinking, terus
Oh, oke. Overprotektifkah?
overprotektif, overthinking, sama overreacting, Kak, aku tuh dulu, Kak.
Oh, oke. Nah, terus gimana tanggapan dari pacarnya ini? Kan kalau biasanya kalau apalagi kayak cewek ya, kayak saya <chuckles> sendiri, kalau yang <chuckles> terlalu diover banget tuh sama pasangan kan kayaknya risih ya, gitu. Nah, tapi kalau dari, eee, pasangan Kakak gimana? Terus, gimana akhirnya dia bisa membalikkan semua keoveran Kakak itu, gitu?
Nah, awalnya Kak, dia itu benar-benar risih, Kak. Dia ngomong, Kak, "Awalnya tuh benar-benar risih," terus dia bilang kayak, "kalau misalnya kamu kayak gini terus" ini masih masih pendekatan ya, Kak, ini s konteksnya belum jadian.
Oh, belum jadi p status resmi ya? Pacaran, gitu?
Belom, belom. Masih konteksnya tuh masih PDKT, Kak. Dia bilang nih, "Kalau misalnya, eee, kamu kaya gini terus kayaknya kita nggak cocok deh." Kata dia gitu kan, Kak. Nah, padahal aku tuh dah suka banget, Kak, sama dia. Kayak gitu loh, Kak. Dia dikasih tau kan, "Ya udah, apa sih yang mau di-overthinking-in? Apa sih yang mau di-overprotective-in?" Kata dia. "Ya, maksudnya kan, kita juga ma lagi masa pendekatan, nih," kata dia kan, "ya, lagi masa pendekatan kan ya wajar dong." Kata dia, kalau misalnya aku tuh sebenarnya cemburuan banget, Kak. Misalnya kayak ngeliat dia ada yang nge-chat dia aja atau ada yang nge-follow IG dia aja nih, Kak, kayak aku tuh langsung cemburu, Kak. Ya udah, dia bilang kan ya
Oh, oke. <chuckles> Iya, betul betul. Wah ini juga, ya parah sih kalau menurut saya ya. <laughs>
<laughs> Ya kan? Parah kan, Kak? Kayak, ya udah dia bilang, eee, dia bilang kan, "Kita kan masih pendekatan nih, masih tahap pendekatan, ya wajar dong kalau misalkan aku sekarang statusnya kayak masih singgel," kata dia kan, "mangkanya ya banyaklah cowok-cowok yang nge-follow," kata dia, Kak, "atau nggak, ada yang nge-chat-lah tiba-tiba kan," kata dia kan. "Karena karena menurut aku, kita juga kan belum ada ikatan." Kata dia, Kak, jadi mangkanya kayak gitu. Terus ya udah, tapi kayak aku masih
Iya iya. Nah, terus? Iya, benar. Nah, terus gimana akhirnya tuh?
ya udah aku kayak masih agak nggak terima itu, Kak, sebenarnya, Kak. Karena aku tuh aku tuh ya, Kak, sa jeleknya sifatnya adalah ketika aku tuh lagi deket sama orang, apalagi ya kalau aku udah suka banget sama orang itu, Kak, sama cewek itu, udah pasti aku tuh yang benar-benar, eee, apa namanya, nggak mau gigih, ngejar sampai yang benar-benar ae itu kayak yang aku lakuin tadi, Kak, cemburuan, overprotective, overthinking, gitu-gitu, Kak.
Gigih, ngejar gitu ya. Nah, terus gimana tanggapan, eee, pasangan, eee, Kakak itu? Apakah dia, eee, akhirnya menerima dengan segala keoveran itu atau dia justru yang membuat Kakak akhirnya enggak terlalu over, at mungkin dia nasehatin Kakak atau ngasih wejang-wejangan, gitu?
Nah, iya. Habis itu dia ngasih tau Kak, "Ya pokoknya kita tuh lagi dil" nah, kita kan sering telfonan kan dulu kan, dia ngasih tahu lah, "Ya pokoknya kan kita tuh lagi tahap ini. Nanti kalo misalnya aku tuh suka sama kamu, ya bakal aku tinggalin semua loh orang-orang yang nge-chat, segala macam itu." Kata dia, Kak. Ya udah aku akhirnya kayak ya udah aku akhirnya sedikit demi sedikit berubah, Kak, kayak ya udah aku nggak cemburuan, mengurangi rasa cemburunya gitu, Kak. Terus mengurangi rasa overprotective-nya tadi, Kak, dengan cara kayak, ya udahlah, eee, aku tuh mikir kayak, "Ya udah, kalau misalnya ini jodoh ya udahlah nggak bakal ke mana-mana." Gitu kan, Kak, aku mikirnya, Kak. Gitu, ya udah akhirnya ya udah akhirnya dia bisa nerima aku, Kak. Karena ke dia ngeliat aku berubah gitu loh, Kak. Jadinya, dulu tuh ya, Kak, aku tuh pernah pas lagi deket sama dia tuh, dia tuh kan orangnya tipenya ketika kita chat dia di WA nih, Kak, dia tuh kadang cuma di-read doang, Kak. Apalagi kalau dia lagi kerja kan, Kak, cuma di-read doang. Enggak aku sempet komplain gitu kan, Kak, kayak aku tuh nggak suka digituin, Kak. Karena aku tuh selalu kalo misalnya aku sama orang, aku tuh pasti balesnya cepet, nggak lambat gitu.
Oh, oke. Iya, betul sih. Oke. Oh, nggak langsung dibales ya? <chuckles> Iya, tapi kan tipikal orang memang beda-beda ya, nggak mungkin disamain dengan, eee, diri Kakak, gitu. Apalagi kan dia perempuan, Kakak laki-laki kan sifatnya pasti ada bedanya gitu.
Iya benar, Kak. Akhirnya kayak dia ngasih tau lah kan, ya dia dia bilang kan ya ud ya kalau misalnya dia kerja, "Ya aku tuh fokus banget ke kerjaan," kata dia, "ya, jadi kalau misalnya chat-nya di-read aja tuh ya udah maklumin aja," kata dia, "toh juga namanya kerja kan. Toh juga kan abis kerja atau lewat mungkin, pas makan siang kan pasti dibales chat-nya." Kata dia gitu, Kak. Oh aku mikir kayak, oh b aku mikir kan kayak, "Oh, ya benar juga sih. Pasti kan dia bales juga ya chat ini ketika selesai makan eh, pa pas makan siang." Gitu, Kak, aku mikirnya, Kak. Ya udah, jadi dari situs dari semenjak situ tuh, Kak, aku kayak ya udah aku udah biasa aja, Kak, ketika dia nggak ngebales chat, Kak. Gitu.
Oh, oke. Oh, oke. Akhirnya Kakak bisa memaklumi ya sifatnya itu, gitu. Tapi, kapan sih Kakak merasa bahwa, eee, sadar gitu, bahwa sebenarnya keoveran Kakak ini tuh berlebihan? Apakah pas dia bilang pertama kalinya, "Wah, kamu jangan terlalu over nih," eee, apa, "jangan terlalu cemburuan juga." Gitu. Apakah dia pas bilang itu Kakak langsung sadar atau butuh proses juga gitu?
Akhirnya. Pas pada saat itu tuh aku benar-benar kayak, ya ditampar kenyataan sih, Kak, sebenarnya, Kak. Kayak abis itu kayak aku benar-benar refleksi diri, Kak. Kayak aku menyadari, "Oh iya ya, benar juga ya kata dia, gua ini terlalu, eee, protektifnya tuh berlebihan." Gitu loh, Kak. Benar-benar berlebihan, cemburuannya juga berlebihan, Kak. Jadi kayak, ya udahlah
Wah, berarti Kakak langsung sadar pas dia bilangin pertama kali ya?
Iya, tapi aku refleksi dulu, Kak. Tap mangkanya kayak aku berubahnya kayak pelan-pelan, Kak. Mangkanya kayak sekarang, ya udah nih, sekarang aku udah mulai biasa aja, Kak, kayak, eee, dia mau di-chat siapa, ya udah aku biasa aja gitu loh, Kak. Terus juga dia kalau misalnya cuman nge-read doang chat-nya, WA-nya aku, ya udah aku biasa aja juga, Kak. Jadi kayak gitu sih aku sekarang, Kak, ngeliatnya.
Oh, oke. Berarti Kakak berusaha untuk lebih, mmm, apa, mengerti tentang pasangan Kakak itu ya. Dan nggak terlalu lebih over lagi kayak biasanya mungkin yang dulu ya. Nah waktu itu selain, eee, keoveran atau ke inian, apa, eee, kecemburuan Kakak yang <chuckles> bisa dibilang mungkin, eee, agak berlebihan itu, nah, e selain itu ada hal lain nggak sih yang berubah dari diri Kakak? Mungkin kayak perlakuan Kakak ke dia, atau mungkin juga sebaliknya, gitu?
Benar. Benar, Kak. Berlebihan? <chuckles> Kalau aku, ya Kak, lebih ke diri aku sih, Kak. Yang aku tuh kan, tipenya Kak ya, aku tuh emosian Kak, orangnya Kak, suka banget, eee, kalo ma aku tuh emosian, kayak marah terus gitu loh Kak, kalau misalnya ada sesuatu tuh yang enggak sesuai sama logikaku dan jalan pikiran aku, Kak. Nah, jadi dia tuh sering banget kayak bikin aku marah, Kak, dulu pas pas jadian, kayak udah, kayaknya udah 6 bulanan jadian tuh, Kak. Aku dah kayak dia itu sering banget buat marah kan, Kak. Jadi, kayak aku mikir, eee, sering banget tuh berantemnya Kak, gara-gara hal yang kecil jadi gede. Iya, jadi kayak nah
Oh, oke. Sepele, ya. Itu mu karena Kakak yang nggak bisa menahan emosi, atau memang lagi ada masalah yang serius, gitu?
Itu kayaknya la eee, aku yang nggak bisa nahan emosi aja sih, Kak. Kayak kadang apalagi ya Kak, aku tuh aku tuh nggak suka banget ngeliat cewek tuh lelet ya, Kak. <chuckles> Dulu, dulu.
Oh, oke oke. <chuckles> Tapi kan cewek butuh banyak persiapan, Kak. Apalagi misalnya kalau kayak dandan, apa itu kan memang butuh waktu ya? Mungkin, eee, sebagai cowok Kakak, belum bisa memaklumi itukah, apa gimana?
Benar. Benar, Kak. Benar, awalnya aku masih belum bisa memaklumi kan, Kak. Tapi akhirnya aku sadar, "Oh, iya juga ya, kan, cewek ri cewek kan banyak yang harus dilakuin, yak." Jadi, kayak ya udah aku menerima akhirnya, Kak. Bis itu kayak dia tuh, eee, pacar aku tuh selalu ngasih tahu, "Kalau misalnya ada masalah itu kita tuh harus mencari, eee, solusinya, bukan malah ngebahas masalahnya terus." Gitu loh, Kak. Kalau misalnya kita ngebahas masalahnya
Oke oke. Berarti lebih didiskusikan untuk cari solusi daripada, eee, membahas yang itu-itu lagi ya, masalahnya, gitu, tanpa ada solusi, kan?
Benar. Setuju, dia, Kak. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang kayak, "Daripada kayak gitu, kita mitigasi aja masalahnya,” kata dia, "dibanding kita berantem tentang ini-ini terus, nggak selesai." Kata dia gitu kan, Kak. Ya sudah, jadi dari situ, oh, ya udah. Jadi, aku langsung berubah, Kak. Kayak cara pandang aku tuh terhadap masalah jadi berubah, Kak. Yang dulunya, aku tuh ketika ada masalah tuh aku pasti fokus ke masalahnya terus, Kak, kayak, "Kenapa ini? Kenapa ini?" Gitu, Kak. Jadi setelah dia ngasih tahu, selalu ngingetin, ya udah jadi setiap misalnya nih lagi ada, sep apa ya, kayak lagi ada berdebat kecil gitu, ya udah aku langsung cari solusinya aja, Kak. Tip ketimbang aku lihat masalahnya gitu loh, Kak. Misal, dia nggak suka makan apel, ya udah aku kasih tahu, eee, “Ya udah, jadi maunya makan apa, gimana kalau makan ini, mah semangka misalnya?” Kak. Dulu kan kalau misalnya kayak gitu berantemnya, biasanya aku, “Kenapa kok suka apel? Kenapa? Emang kamu nggak mau ya makan apel bareng aku?” Gitu, Kak.
Oh, iya iya paham. Oke oke. Oh iya iya sih Berarti Kakak lebih, eee, du kalau dulu mungkin bisa dibilang kayak lebih melihat masalahnya aja, kenapa kenapa kenapa tanpa memikirkan harusnya seperti apa, atau sebaiknya seperti apa, ada kok jalan lainnya, seharusnya kan seperti itu ya, Kak ya?
Benar, Kak. Benar banget.
Berarti, memang benar-benar, eee, apa, pasangan Kakak ini banyak yang merubah Kakak, baik dari tadi yang mungkin over, terus juga cemburuan, terus sekarang juga kayak mengubah pola pikir Kakak yang tadinya melihat suatu masalah itu dari masalahnya aja tanpa solusi, sekarang, eee, melihat masalah itu dari, eee, lebih baik dicari solusinya, gitu ya Kak ya?
Benar, Kak, benar. Jadi, kayak sekarang tuh aku ngelihat sebuah masalah, gara-gara sering dikasih tahu pacar aku itu, masalahnya apa pun tuh pasti aku selalu nyari solusinya, Kak. Jadi, kayak cara pandang itu benar-benar berubah Kak, sekarang Kak. Gitu.
Oke. Nah, itu tanggapan dari pasangan Kakak itu setelah, eee, melihat Kakak akhirnya benar-benar bisa dibilang berubahlah dari yang sebelumnya. Itu tanggapan dia gimana? Terus, eee, reaksi dia sendiri gimana, gitu?
Kalau tanggapan sama reaksi dia sih, dia lebih ke senang, ya, Kak, lebih ke happy gitu, Kak, ngelihat aku akhirnya, eee, tahu nih kesalahannya di mana, gitu loh, Kak. Kayak sadar kenapa, gitu loh, Kak. Akhirnya kayak, ya udah dia kayak senang-senang aja, Kak. Jadinya, makanya sekarang kayak kita berantemnya udah jarang. Kalo maksudnya kayak, kalau de lak kalau berantem pun, paling kayak, ya udah langsung cari solusinya aja, Kak, gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak dia juga
Oke, berarti memang membawa ke perubahan yang lebih positif ya, untuk hubungan Kakak sama pasangan Kakak ini.
Benar, Kak, benar. Dia benar-benar bawa sesuatu yang positif lah, Kak, ke hidup aku. Jadi, kayak benar-benar, apa ya, cara pandang aku tuh benar-benar berubah Kak gara-gara. eee, dinasehatin sama pacarku sekar ya mungkin, efek dari aku pacaran sama orang yang lebih dewasa dari aku kali ya, Kak. Jadi, aku di ai apa ya Kak, ibaratnya dituntun gitu, Kak.
Oke oke. Oke, berarti dia benar-benar kayak yang bisa memberikan bimbingan dan juga, eee, sabar juga berarti ya, dia menghadapi Kakak, gitu ya.
Iya, Kak, sumpah. Dia, lumayan sa aku aku tuh, sekarang tuh mikir kayak, kalau misalnya aku flashback yang lama-lama ya Kak, "Eh, ini kalo misalnya gua sama orang lain, atau cewek lain nih, kayaknya enggak ada yang sabar deh, nanggepin aku yang dulu." Gitu loh, Kak. Nah, ini nih benar-benar sabar, gitu loh, Kak.
Iya. Oh, oke oke. Tapi pernah nggak sih Kakak ketika mungkin dia memberikan masukan, atau dia memberikan, eee, nasehat atau, eee, ya, nak sejenisnya gitu, eee, tapi Kakak kayak, mmm, apa, nggak terima gitu dia menasehatin Kakak, gitu. Karena mungkin ya kan Kakak cowok gitu, masa dinasehatin cewek? Pernah ada terjadi pengalaman seperti itu nggak?
Kalau pengalaman seperti itu sih, aku jarang ya Kak, ngalamin, ya Kak. Karena menurut aku, ketika kita dikasih saran sama orang nih, ya udah, jelek, buruk, atau gimana pun, kita harus tetap terima, Kak. Karena menurut aku, itu tuh kan yang benar-benar yang harus kita, apa ya Kak, karena kan kita tuh kan hidup biasanya ya, dilihat orang kan, Kak. Orang bisa biasanya kayak ngelihat, eee, ngekritik kita nih, kita bagusnya di mana, kita jeleknya di mana kan, Kak. Ya udah, ambil aja itu sebagai pelajaran untuk kita ngoreksi diri gitu loh, Kak, sama refleksi diri. Jadi kayak, ya udah kita tahu nih.
Wah, keren sih Kakak, berarti bisa menerima masukan dari orang-orang ya. Tapi kan memang sebagian orang kadang memang kayak denial gitu ketika dikasih tahu gitu. Kakak nggak pernah yang seperti itu berarti ya?
Alhamdulillah, aku nggak pernah seperti itu, Kak. Jadi, kayak, aku tuh menerima semua masukan yang menurut aku masuk akal di aku, Kak. Nah, kebanyakan masuk akal semua nih, masukan, kritik dari orang-orang terdekat aku, dari pacar aku juga, kayak gitu loh, Kak. Jadi, ya udah, aku ambil yang baik-baiknya, yang mungkin menurut aku kayak ketika aku pilah-pilah informasinya atau masukan dan kritiknya, dan dia nggak sesuai nih sama apa yang aku percayai, atau yang yang ada di logika dan pikiran aku, ya udah, nggak aku ambil, kayak gitu, Kak.
Oh gitu, berarti Kakak juga kayak pilih-pilih juga, tapi, eee, semua yang baik Kakak terima dulu gitu ya, dan yang mungkin nggak sesuai dengan diri Kakak, baru Kakak, eee, m mungkin kayak mengindahkan atau, eee, nggak mengikutinya, gitu ya.
Betul. Betul Kak, betul banget.
Nah, tapi pernah, eee, naik turun nggak sih mood-nya itu, kayak, eee, apa, eee, ketika cara pandang karena kan itu bisa jadi apakah memang Kakak tuh sudah berubah total atau memang apakah terjadi karena faktor, "Oh, ini orang yang gue sayang lo yang ngasih tahu ini." Gitu.
Eee, benar-benar ini sih, Kak, benar-benar kan kita tuh kan berubah, ya. Pertama, emang gara-gara orang yang kita sayang kan, Kak? Habis itu kayak, habis itu, kita kan, ya udah, kita harus sadar juga Kak, kalau diri kita tuh mungkin ada yang salah kan, Kak. Jadi, mungkin perubahan ini nih bisa membawa kita untuk yang lebih baik, Kak. Jadi kayak ke orang lain pun, ke orang tua ataupun ke teman. Jadinya itu benar-benar ngefek juga, Kak. Yang awalnya dari pacar dulu, habis itu merembet ke teman, gitu Kak. Jadi, akhirnya sekarang tuh benar-benar cara pandangnya berubah banget, Kak. Misalnya ada masalah nih, aku sama teman ada masalah misalnya nih, ya udah, jadi, aku pakai cara pacar aku yang kasih yang dikasih tahu dia, kayak aku benar-benar yang, apa ya, eee, ngelihat semua masalah tuh dari solusinya dulu Kak, kita cari Kak, dibanding kita fokus ke masalahnya. Jadi, gitu.
Iya, betul. Oh, oke. Oh, oke siap siap. Berarti memang lebih baik, eee, cari solusinya aja, Kak ya. Nah, terakhir Kak, boleh dong dibagiin tipsnya, gimana sih, cara mengubah pandangan kita itu biar tetap positif terus gitu ket mungkin ketika ada masukan dari orang lain gitu tanpa kita berpikir yang negatif-negatifnya?
Betul. Gini, Kak. Kalau misalnya kita mau nerima positif, eee, saran dari orang lain atau kritik dari orang lain, anggap aja kritik itu adalah masukan yang untuk membangun, Kak. Terus juga harus berani untuk membuka diri atas kritikan, Kak. Karena ketika kita dikritik orang, belum tentu kita itu jelek di mata orang, karena kritik orang itu adalah hal yang bisa membangun kita.
Iya, benar sih. Wah, keren banget nih tips-tips dari Kakak, dan memang akhirnya, pasangan Kakak tuh benar-benar kayak bisa merubah cara pandang Kakak ya, terhadap suatu masalah, gitu. Wah, makasih banyak ya Kak atas cerita-cerita dan waktunya, lain kali kita sambung lagi ya.
Benar banget. Oke, siap Kak. Sampai jumpa, Kak. Dadah ya.
Sampai jumpa.